Chez toi, comment tu fais pour gérer, ben, entre la tradition et la liberté personnelle?
Alors, heu, heu, il faut savoir que, moi, je vois ça, heu, sous un oeil, on va dire, sur le long terme, hein, je le vois, car, heu, dans ma famille, il y a eu, heu, des petites histoires et on on a vu, justement, heu, la manière de voir les choses, heu, on va dire, qui collait avec une mentalité, heu, d'une autre époque. La mentalité, ouais, du 19ème, heu, 20ème, qui était incarnée par mes grands-parents heu, paternels et en fait, heu, on j'ai vu, heu, vraiment ça. Parce que dans ma famille, il y a une maladie génétique, en fait, donc, heu, qui vient du côté, heu, paternel, que mon père avait et que mon frère a, je suis le seul à pas l'avoir et en fait, heu, il y a un moment, il a fallu savoir, heu, qui avait, heu, enfin, d'où ça venait, tout simplement.
OK. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. Ah oui!
Ah bah oui, fallait fallait savoir d'où ça venait, parce qu'ils savaient pas du tout, heu, d'où provenait la maladie. Faut savoir que le frè mon frè mon père avait un frère jumeau, qui est mort de cette maladie et donc, ben, fallait savoir, heu, d'où ça venait. C'est c'est quand même une certaine liberté, heu, de de savoir d'où vient la maladie, cette recherche, ça re ça touche à la personne. Donc c'est une liberté personnelle, voilà et c'est venu dans la discussion et ils ont demandé à mon grand-père s'il voulait bien faire, heu, les tests sanguins.
OK. Oui.
Et en fait, chose de fou, il a il a pas voulu!
D'accord. Ah oui. Quel a été son son argument ou son pourquoi?
Il a pas voulu. Bah c'est, heu, si tu veux, c'était les les vieilles traditions, heu, tu sais, heu, on va dire, heu, l'esprit un peu, heu, sectaire, heu, de l'époque. C'est qu'en fait, heu, ils avaient rien à voir avec ça, que c'était le grand-père et que, heu, c'était impossible que ça vienne d'eux. Tu vois? C'est vraiment quelque chose. Ouais. Parce qu'il y a les
Ah oui donc, heu, heu, est-ce que tu as senti à ce moment-là que c'était une façon de se décharger un petit peu d'une éventuelle responsabilité?
Heu, ben disons qu'en fait, il pouvait pas il heu, c'était une tradition parce qu'il y a eu longtemps une tradition quand même, heu, qui venait, heu d on va dire de d'un sectarisme, heu, intellectuel, on va dire que c'était une mentalité où chacun vivait chez soi et heu, chacun avait ses problèmes. Mais tu n'étais, heu, pas responsable de ce problème, heu, comme tu étais le chef de famille. Si tu veux, c'était ce côté-là. C'était cette tradition-là et elle venait se percuter avec ta liberté de savoir, que qu'avait, heu, mon père et heu, ben l'argument, il est pas passé du tout, hein, tu t'en doutes. Donc ce qui s'est passé, c'est que, ben, ils l'ont traîné de force pour faire la prise de sang.
Mmh. Ah oui.
Donc heu, il y a eu il y a eu ça, enfin traîné de force, ils l'ont pas, heu, jeté dans la voiture, mais ils lui ont dit: «Non, non, tu viens! heu, on va le faire!» et voilà. Et donc, bon, il s'est avéré que c'était, heu, il était pas responsable, c'était le fait que mon mon père et son frère jumeau justement, lors de la conception, il y a eu un truc qui s'est produit et voilà. Donc ils étaient pas responsables, mais ils avaient besoin de savoir et on a vu qu'il était un peu, heu, sectaire, sur ce côté-là et on a vu justement qu'il y avait une tradition si tu veux, la tradition, heu, ben il faut le dire, hein, du, heu, du grand chef de famille qui, heu, a toujours raison en fait.
Ouais. Mmh. OK. Oui, qui a toujours raison et qui a pas besoin de se justifier, c'est aussi un petit peu ça?
Ouais, c'est ça, hein, oui, oui, non, mais c'est c'est exactement ça. Donc heu, c'était c'était problématique, heu, dans ce cadre-là. Il faut le dire, ça été vraiment problématique. Il y a eu aussi, heu, le fait, et ben, j'avais un oncle qui était homosexuel, le le enf la le frère de mon père, ils ont eu 4 enfants, heu. Mon père et son jumeau, 1 fille et 1 garçon et l'autre garçon était, heu, homosexuel et en fait, heu, ils l'ont jamais accepté non plus.
Mmh mh. Oui.
Donc, heu.
Ah oui, donc là, la la liberté de ton oncle, heu, n'a p de son homosexualité n'a pas été accepté, sous couvert de la tradition, heu, bah, du traditionalisme, heu, de tes grands-parents?
Tout à fait, c'est ça, il y avait un certain sectarisme. En fait, une vo je juste, une volonté de pas accepter, heu, la vérité. Pour eux, c'était impensable parce qu'à l'époque, heu, il était né en 1900, heu, 19, hein, mon grand-père, hein, et ma grand-mère en 1920. C'était pour eux, c'était, heu, impossible. Ils venaient en plus, heu, du Puy-en-Velay, donc c'était un endroit qui était assez, heu, on va dire, heu, fermé. C'était une petite ville à l'époque, hein, c'était minuscule et il y avait un état d'esprit comme ça, c'était une tradition, heu, ouais c'est, heu, je je sais pas si on peut dire, heu, viriliste, je dirais plus, heu, sec du sectarisme, quoi, je sais p c'est c'est difficile à définir, hein, parce que c'est un peu de la bêtise quand même, hein. Et donc au résultat, ben, ils ont fait comme s'il avait jamais été homosexuel, c'est c'est fou.
Mmh. OK. Mmh. Heu, en en ne lui adressant plus jamais la parole ou en l n'en pas ne pas n'évoquant jamais cet, heu, cet aspect-là avec lui?
Ah, mais c'est juste en évoquant jamais cet aspect-là, heu, avec lui. Donc, heu, et en fait
OK, il il a continué à pouvoir venir aux repas de famille, heu, il y a pas eu d'exclusion définitive, heu?
Tout à fait. Non, mais ça a eu des conséquences, heu, dramatiques, parce qu'en fait, heu, comme, heu, il pouvait pas exprimer, bah, voilà ses, heu, ses goûts, en fait, heu, ben, il le cachait et donc, bah, il partait au Canada, heu, 1 fois par an, puis voilà, il allait s'amuser là-bas
Oui. Bien sûr. Mmh. Oui, donc ça a eu un impact sur lui et sur la façon de de de vivre sa vie, finalement.
donc, heu. Bah, tout à fait, puisqu'après il a attrapé le sida, là-bas. Il est revenu en France, il a jamais voulu parler de sa maladie, il s'est pas soigné, il est mort. Donc, heu, quand, heu, le manque, heu, on va dire d'ouverture d'esprit, heu, a eu des conséquences dramatiques dans ce cas. Moi, je suis convaincu que s'il l'avait accepté tel qu'il était, il serait encore là aujourd'hui.
Mmh. Oui que, heu, il il a eu, heu, honte peut-être? Est-ce que c'est c'est ça honte de dire qu'il avait attrapé cette maladie, heu et que, du coup, en revenant il en a pas parlé et comme il en a pas parlé, il a pas fait les traitements qui qui qui allaient avec?
Tout à fait, puis, heu, il il avait non, mais il en avait honte, c'est sûr, hein. Mais moi, je le voyais, hein, quand j'étais petit, je m'en rappelle, quelques mois avant qu'il meure, il avait des grosses taches sur la peau, heu, mon père lui a dit: «C'est quoi ça?» et tout. Enfin, voilà, c'était vraiment, heu, ouais c'est parce qu'il fallait pas qu'il parle de son homosexualité, il l'a même lui-même, je pense que, heu, il de enfin il c'est sûr, il le cachait. Puis il y a eu cette histoire de maladie, il en a m pas parlé à la famille. Mes grands-parents l'ont même pas su qu'il était mort du SIDA, hein.
Mouais. Ah oui d'accord, même, heu, même aujourd'hui, heu, est-ce que tes grands-parents sont encore en vie, d'ailleurs?
Bah il s non, non, non, bah, ils l'ont ils l'ont jamais su, hein, heu, ils savaient qu'il était homosexuel, mais ils parlaient encore quand il est mort, heu, il voulaient le marier, et cetera. Non, mais enfin voilà, tu vois? Tu sais ouais c'est, heu
Mmh. Ouais donc, heu, m même après le décès de ton oncle, est-ce que tu sais si tes grands-parents, heu, s'en sont voulus ou ou s'ils se sont remis en question? Est-ce que ça a provoqué, chez eux, quelque chose de spécial?
Non très fier, très fier, hein, ça ça a pas paru, hein, heu, c'est, heu, ouais, ouais mon grand-père, heu, non, et t c'était quelqu'un de très fier, hein. Je dis pas que c'était quelqu'un de mauvais, hein, c'est c'est autre chose, hein. Mais c'était quelqu'un, heu, de très fier, hein, hem. Donc bon, c'est dommage.
Mmh. D'accord. Moui. Qui qui avait du mal à peut-être, heu, accepter, heu, qu'on pense différemment de lui, c'est ça?
Bah c'est, heu, non, non tu pouvais discuter avec lui, mais il y avait, heu, on va dire, heu, cette, heu, tradition, heu, b heu, vieux jeu, on peut peut-être dire ça, vieux jeu ouais, heu, c'est b je dirais plutôt sectaire où, heu, faut p que, tu n'as pas le droit de sortir des, heu, du des sentiers battus, sinon c'est pas bien sans sans véritable raison en fait, hein.
Mmh. OK et d'avoir vu ce ce modèle-là, heu, chez tes grands-parents, ça a eu quoi comme impact, beh, déjà chez ton père, hem et ensuite chez toi? Heu, en en termes de transmission et d'ouverture d'esprit?
Alors moi, heu, bah, je suis c'est sûr que je suis pas dans le même, heu, mode de fonctionnement, heu, intellectuel, ni dans la même approche, hein. Moi je suis très ouvert, hein, heu, chacun fait ce qu'il veut, je m'en moque, hein. C'est justement pour ça moi ça m'a marqué, ça aussi, hein, de voir que la fermeture des esprits, ça pouvait provoquer la mort. Parce que c'est ça dans le fond, hein. Parce que, comme il disait rien, bah il partait au Canada et voilà. C'est comme, j'avais une tante aussi qui était, hem, homosexuelle, heu, elle est pas restée en France, hein, elle est partie dans les années 70 vivre au Canada.
Mmh. Moui. De du même côté donc toujours du côté de ton père?
Ouais, ouais, du côté de mon père et en fait, heu, il y a quelque chose dans la famille, c'est qu'elle s'endet s'entendait très bien- parce qu'ils étaient, heu, plusieurs frères et sœurs- elle s'entendait très bien avec un de ses frères et ce frère, en fait, le truc, c'est qu'à, un moment, ils se sont plus du tout entendus et heu, bon, moi, je pense, heu, savoir le f le fin mot de l'histoire. C'est que ce frère était, heu, de était très vieux jeu, plus que mon grand-père. Il était toujours à donner des leçons, toujours à bla-bla, et en fait, heu, ils se sont engueulés à mon avis, heu, au sujet de l'homosexualité de ma tante! C'est sûr! Et c'est pour ça qu'elle est partie.
Donc, là, aussi, ça a provoqué, la tradition, une vraie rupture avec cette fois-ci ta tante qui a choisi de, beh, de s'exiler ni plus ni moins pour pouvoir lib heu, vivre libre. Est-ce que, est-ce que c'est possible de dire ça comme ça?
Enfin, vivre libre, elle était libre, heu, en France, hein, mais vivre après sa sexualité, heu, dont elle l'entendait, sans être jugée, oui, oui. Je pense que le poids de la famille, heu, ça a été indéniable que ça à jouer, hein.
Et est-ce que ton père, qui a vraiment été élevé, bah, par, heu, par son père et dans ce modèle-là, il a reproduit un petit peu ce modèle? Ou est-ce qu'il s'en est complètement détaché?
Non, non, non, heu, il était pas, non, il s'en moquait, hein. Sincèrement, il s'en moquait, hein. Il était pas il était pas comme ça, hein. Après, c'est il faut voir aussi la la psychologie des gens, hein. Il faut comprendre où ils ont évolué, à une autre époque, hein. Mon grand-père, en fait, il s'est retrouvé à 8 ans, heu, comme étant le grand frère, heu, sa mère et son père, heu, sont morts, hein. Il s'est retrouvé à aller travailler à cet âge-là, heu, pour, heu, faire revenir de l'argent, hein. Ils ont été élevés par la grand-mère, alors, heu, qui était très dure. Donc, heu, il y a il y a des choses qui expliquent, heu, la situation, hein.
Mmh mh. D’accord. Mmh mh. Oui, oui. Il y a il y a il y a eu un passif, heu, qui explique ça, hem. Mais, tu vois, tu disais que sa grand-mère, enfin, sa sa grand-mère à lui était très dure et et il a un petit peu reproduit ce cette cette façon de faire et à partir de ton grand-père ça s'est arrêté? Heu, il y a il y a eu une plus facilement de de transition entre la tradition et la liberté personnelle? Il y a eu moins de fon moins de frontières?
Tout à fait, hein. Après, c'est parce que lui, il avait eu une vie très dure, hein. Moi, j'en parlais avec un de mes oncles, heu, tu imagines à 8 ans, heu, bosser, heu, commencer à bosser? Hein, c'était, heu, c'était quand même dur quand les autres allaient à l'école, heu, lui, heu, bah, il bossait le reste de la journée. Donc, heu, non, puis, bah, il a fait l'école en plus, hein. Donc, il a fait les 2 en même temps et c'est puis, il a eu une famille, heu, à gérer assez rapidement, heu, enfin, à aider. Donc, c'était très dur, hein. Il a pas eu d'enfance, hein. C'est ça aussi qui a joué un, heu, un rôle, hein. Après, il y a l'époque, hein, parce qu'à l'époque, c'était quand même mal vu d'être, heu, gay ou enfin, voilà. Il y avait quand même des choses qui ont qui ont duré, puis une fierté, heu, mal placée.
Oui. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, oui. Tout tout t tout peut s'expliquer effectivement, heu, en en regardant en arrière. Hem, toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des enfants?
Oui.
Oui. Est-ce que tu es particulièrement attentif, heu, à rester ouvert justement pour, heu, lai laisser de la place à tes enfants, à à ce qu'ils veulent te dire? Ou tu prends quand même un petit peu de recul? Comment tu réagis avec, heu, avec ce que tu as vu, heu, dans ta famille, toi?
Oh, bah, moi, tant que la liberté des uns n'empiète pas sur celle des autres, heu, tout va bien, hein. Il fait ce qu'il veut, hein. Tant qu'il embête pas les autres, heu. Tant qu'on l'embête pas lui. Non, non, il fait ce qu'il veut, hein. Tant que, heu, ça le déran enfin, voilà. Il y a il force personne. Enfin, tout simplement, hein. Non, non, moi, heu, il y a il y a pas de souci à ce sujet, hein. Après, c'est ça, hein, c'est des époques différentes. Nous, on a quand même, heu, la chance d'avoir grandi dans une époque et dans un pays, heu, doux, hein, faut le dire, hein. Heu, ceux qui ont grandi dans des univers, heu, totalement différents qui sont à 1 000 lieues de ce qu'on peut imaginer.
Mmh. Mmh mh. Ont une ont une approche différente, hem.
Bah, exactement, c'est ça, ça change tout. Tout!
Mmh. Heu, certaines personnes, aujourd'hui, peuvent encore conserver cette tradition-là et pourtant, sont sont dans dans le monde, heu, dans le monde de maintenant. Hem, toi, tu as su, heu, renverser un petit peu la tendance. Si, demain, ton fils vient te voir et qu'il te dit qu'il est homosexuel, quelle sera ta réaction?
Bah, écoute, tant qu'il est heureux, moi, je m'en moque, hein. Mais bon, j'ai j'ai vu déjà un peu ce qui s'est passé, heu. Bon, après, on sait jamais, hein, mais, heu, bon, il a pas l'air, hein, parce qu'il est avec les copines, machin, heu, des bisous, heu, il a il a que 8 ans, hein.
Ouais. Ouais. <laughs> Il y a une vraie volonté de de casser un peu ce modèle? Un peu le schéma, heu, de cette, heu, tradition qui a, bah, quelque part, heu, comme tu le disais, coûté peut-être la vie à ton oncle?
Bah, il y a très des traditions, heu, oui, heu, peut-être, ouais, bah, qu'il faut, heu, on va dire, infléchir. Après, il y a des bonnes traditions, hein. Mais c'est aussi ça, heu, vivre dans le présent, hein: c'est, heu, voir venir le futur et le conjuguer avec la tradition aussi, hein. Donc, il y a des choses qui changent dans le positif et d'autres non. Après, il y a des sociétés qui ont plus évolué que d'autres, du fait, heu, des changements économiques et industriels, des changements sociaux. C'est ça aussi, et on est, heu, confronté à des mondes, heu, totalement différents quand on sort de l'Occident, par exemple.
Mmh. Bien sûr. C'est clair. Oui, exactement le le le la liberté de penser, la façon d'être, heu, diffère complètement, heu, selon les familles, la tradition, le pays, la culture, heu, plein de choses, heu, diverses peuvent vraiment influencer, heu, ce rapport, heu, un petit peu pas toujours facile entre la tradition, heu, l'éducation, heu, qui a été reçue et la liberté, heu, de chacun de faire ce qu'il veut, heu, c'est pas toujours facilement conciliable.
C'est ça. Non, c'est ça, hein, et la tradition, heu, a eu un rôle, heu, structurant, heu, dans ces ah et elle l'a toujours dans certaines sociétés. Elle n'a pas bougé depuis des siècles parce que, heu, quand tu as une société qui économiquement, heu, a du mal à à avancer, qui a des problèmes, heu, on va dire, heu, de sécurité, heu, il faut quelque chose pour s structurer. Il faut toujours quelque chose. Donc, heu, là, nous, on a un modèle qui est en pleine redéfinition, en fait, hein. Là, ce qu'on a en ce moment, c'est, heu, la justement la traduction, heu, de de pouvoir justement allier, heu, tradition et modernité.
Ouais. Mmh. Bien sûr. Mmh, et si tu avais justement un conseil pour allier, heu, tradition et liberté personnelle, heu, au regard de ton expérience passée, quel serait ce conseil?
Bah, n'oublions pas, heu, ce qui nous a aidés à avancer et heu, regardons ce qui va nous aider, heu, à le garder.
D'accord. Bon beh, très bien et beh écoute, merci beaucoup pour, heu, tout ce partage d'expériences et et ces anecdotes, heu, très personnelles, heu, c'était super, merci beaucoup.
Je t'en prie, c'était très intéressant.